Pues, sí te puedo contar, pero el secreto, yo creo, es el amor de la mamá, que le agrega. Porque no, nunca te sale igual. Nunca te va a salir igual, que a tu mamá, ese caldito.
¿Por qué? A ver, platícame más. Okey. Y entonces, ¿tú sientes que estás generando tu secreto propio, respecto al caldito para tus hijos?
Ándale, sí. Aunque no me sepa igual, pero tiene otro sabor, pero también está rico, ¿no? Pero sí, si quieres te puedo pasar la receta, y te digo, exactamente, cómo lo hagas.
Okey. Ajá. Sí, claro. A ver, sí. Cuéntame, ¿cómo lo preparas?
Pues ¿Tú sabes cocinar?
Claro. Dime, dime. Te escucho.
<chuckles> Pues yo yo Ha haga de cuenta que, eh, siempre uso el pollo, que es pechuga, y aparte, unos muslos de pollo, porque tienen un poquito más de grasita, y más de sabor.
Tú, tranquila. <chuckles> Ajá. Okey. Okey. O sea, pechuga y muslo nada más, le pones. No pones piernita, no pones ala, nada más, esas 2. ¿Qué más haces? Cuéntame.
Sí. Sí, esas 2 Eh, aparte, porque las encuentro más fácil, en el mercado, esas 2 esas 2 partes de pollo. Y, igual, pues, también me gusta ponerlo, te ¿no sabes? Bueno, tengo una olla de lento cocimiento, y ese me ayuda. Entonces, nomás las pongo todo en el en la olla, y se empieza a cocinar.
Claro. Okey. ¿Cómo cómo es la olla de lento cocimiento? Cuéntame.
La olla de lento cocimiento, es como eh Una olla, que se conecta a la corriente eléctrica, y tú la dejas ahí, y la Y puede estar cocinando, como hasta 10, 12 horas.
Ah, okey. Es una olla eléctrica. Ajá. Okey. Y esta olla, ya le agrega
Pero, tú no haces nada. Tú nomás lo dejas ahí, y se cocina solo.